जब बात आती है ना अपने विचारों को साझा करने की और वो भी लोगों के सामने, एक समुदाय के सामने अ, जुट के सामने तो वो बहुत ही कठिन समस्या हो जाती है मेरे लिए अ, मैं कर ही नहीं पाती हूँ। तो अ, मैं अपने विचारों को कैसे साझा करूँ? वो मुझे आप बताइए।
जी, बिल्कुल। जी, मैं समझ पा रहा हूँ। कहीं न कहीं ये जो विचार हैं वो आप एक तरीक़े से दूसरों के सामने साझा करना चाह रही हैं बिल्कुल, मैं पूरी तरीक़े से आपकी सहायता करूँगा। पर कुछ जानकारी के लिए आप मुझे अ, थोड़े से अ, सवाल पूछने पड़ेंगे। तो आप मुझे बताइए कि अ, क्या आप किसी टीम या समूह के साथ काम करती हैं या फिर अ, कहाँ पे आप अपने विचारों को प्रकट करना चाहती हैं या फिर आप दिखाना चाहती हैं, खास करके खुलेआम पे।
हुँ, हुँ। अ, देखिए कि अ, बहुत ऐसे मतलब मैं तो एक अ, जो ऑफिस में, जो कार्यालय में तो हम अ, एक अ, टीम के साथ ही काम करते हैं, पर अ, कई बार ऐसे होते हैं ना कि एक समुदाय जो है, जहाँ पर अ, हम सामाजिक कार्य भी करते हैं, तो मैं वहाँ से भी जुड़ी हुई हूँ। तो मैं दोनों ही तरफ़, मतलब जहाँ लोगों के सामने अपने सुझाव रखने की बात आती है या अपने विचार रखने की बात आती है, तो कहीं न कहीं अ, लोगों के सामने मैं वो नहीं रख पाती हूँ।
जी, बिल्कुल। जी बिल्कुल। मैं समझ पा रहा हूँ। कहीं न कहीं जो विचार हैं, आप दूसरों के सामने नहीं रख पाती हैं। बिल्कुल आप परेशान मत होइए, मैं सुझाव भी दूँगा आपको। पर उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि अ आपको खुलकर बोलने में जो है, क्या सबसे ज़्यादा रोकता है? जो आप विचारों को अपने प्रकट नहीं कर पाती, वो बताइए?
हुँ, हुँ। अ, खुलकर बोलने में क्या लगता है, पता है? सबसे पहले तो ये लगता है कि कि जो मेरे विचार हैं। अ, वो क्या उनको पसंद आएँगे? मतलब मैं जो अपने विचार रखती हूँ, तो अ, वो उन्हें अगर पसंद नहीं आते हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? अ, कहीं अ, वो प्रतिशोध कर लें, तो उसका ग़लत नतीजा तो नहीं आएगा? अ अगर ग़लत नतीजे की बात करूँ, तो अगर हम अ, वो हमारे कार्यालय में रखते हैं, तो क्या हमारे उपराधिकारी हैं, उनको कुछ बुरा लग गया, तो फिर अ, वो हमें डाँट लेंगे, तो अ, मेरी बेइज्जती हो जाएगी ना लोगों के सामने, हमारे अ, सह-कर्मचारी के सामने। और अगर हमारे समुदाय की बात करूँ जहाँ पर मैं कुछ सामाजिक कार्य करती हूँ, तो वहाँ पर भी यही डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? बस ये लोगों का डर मुझे बहुत अ, खटकता है और कहीं न कहीं अ, ये भी लगता है कि कि अगर मेरे विचार माइने नहीं किए, तो उसके नतीजया का ब नतीजे क्या होंगे? वो नतीजा का डर भी बहुत लगता है। तो इसकी वजह से मैं कहीं न कहीं कुछ बोल नहीं पाती हूँ।
जी, बिल्कुल। अच्छा। अच्छा। जी बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ। कहीं न कहीं, आप डर जाती हैं कि लोग आपको कैसा महसूस करेंगे और बदले में आपको क्या जवाब मिलेगा। तो वो सब सोच करके आप थोड़ा-सा परेशान हो जाती हैं। शायद इसी वजह से आप अपने विचार को प्रकट नहीं कर पाती। बिल्कुल आप घबराइए मत। अ, मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल आपकी समस्या। तो आप मुझे अ, थोड़ा-सा और बताइए कि उम, क्या आप कोई खास विचार या फिर कुछ ऐसा लेकर के दूसरों के सामने बोलना चाहती हैं, या फिर अ, बस आप जो विचार आपके अंदर है, बस वही आप बोलना चाहती हैं?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। मेरे तो खास सुझाव ये होते हैं अ, कि जैसे हम कार्यालय की बात करते हैं। तो उम, कार्यालय में क्या होता है ना कि हम साथ मिलकर एक जुट बनकर काम करते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि कार्यालय में भी बहुत सारी राजनीतियाँ भी होती हैं। और अ, वो जो राजनीति जो होती है तो कहीं न कहीं हमारे जो अ, उपराधिकारी होते हैं, उनके सामने जो अ, अच्छे हैं तो वही अच्छे हैं, जो बुरे हैं तो वही बुरे हो गए। मतलब जो थोड़े-से भेदभाव होते तो उसके बारे में मैं अ, कुछ कहना चाहती हूँ कि अ, कोई अ, जैसे कि मेरी एक सह कर्मचारी है वो बहुत ही लगन के साथ काम करती है। अ, पर अम, कहीं न कहीं अ, उन्हें अ, जो है 5 साल से प्रमोशन नहीं मिला है।
जी, बिल्कुल। अच्छा। जी।
और जो नए लोग आते हैं तो उन्हें अच्छी तनख्वाह के साथ अच्छे अ, हुद्दे उनको मिलते हैं काम करने के लिए। तो ये है कि अ, हम भी कुछ कार्यालय में ऐसे ही अ, कुछ एग्ज़ाम या परीक्षाएँ रखें, जहाँ पर जो पुराने लोग हैं। अ, अगर वो अ, होस्ट जो हुद्दा है, उनके लिए अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें पर्टिकुलर वो हुद्दे की एक परीक्षा पास करनी चाहिए और वो परीक्षा के निर अ, जो अ, रिजल्ट आते हैं तो उसके ऊपर ही वो हुद्दा दिया जाए। तो क्या होता है कि इसमें भेदभाव भी नहीं होगा और लोगों को पता भी चलेगा कि कि हाँ, में कितने काबिल है वो हुद्दे में काम करने के लिए।
जी, मैं समझ पा रहा हूँ कहीं न कहीं जो मुद्दा है उस पे आप चाहती हैं कि अ, सही तरीक़े से जो निर्णय है वो लिया जाए बिल्कुल, आप सही सोच रही हैं। तो आप मुझे थोड़ा-सा और बताइए कि अ आप समूह में चर्चा मतलब कितने आराम से कर पाती हैं या फिर कई बार होता है ना कि हम समूह में चर्चा नहीं कर पाते, हमारे विचार जो हैं वो खुल के नहीं निकल पाते। तो ऐसा कुछ होता है आपके साथ?
हुँ, हुँ। हाँ जी, होता है। अभी ये इसी की ही बात क अ, कर लूँ तो अ, मैंने अ, देखा कि अ, जो नए पर्सन जो आए थे वो कुछ हमारे अ, मैनेजर साहब के कोई, अ, रिश्तेदार थे। तो उन्होंने अ क उनके पास हालाँकि डिग्री तो थी, ऐसा नहीं कहूँगी कि डिग्री नहीं थी, डिग्री थी, पर जिस काम उन्हें सौंपा गया था, तो वो काम का उन्हें अनुभव नहीं था। और कहीं न कहीं अ अ, मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि अ, अनुभव तो हम हर पल अ, कुछ नया, अ, सीखते ही हैं, पर अ, वो काम में वो लगन से नहीं करते थे। अ, पर अ, जो होता है ना कि कि एक क कामचोरी उसमें मुझे दिखती थी। मतलब समय के अनुसार वो प्रोजैक्ट अ, कंप्लीट ना करना वगैरह और पूरे दिन फ़ोन पे अ, अपने पर्सनल फ़ोन पे अ, अपनी बातें व्यक्तिगत बातें ही करना। तो वो सब मैंने देखा था, मैंने कम्प्लेंट भी की पर हालाँकि कुछ एक्शन नहीं लिया गया।
जी। जी, बिल्कुल। जी।
और अ, वो अ, काम में अ, 2 साल हो गए फिर भी अ, वो कुछ उन्होंने ऐसी कुछ ख़ास बात नहीं थी कि वो काम वो पूरा कर सकें। तो उसके बदले मुझे लगा कि कहीं न कहीं जो मेरी सु सहकर्मचारी है वो वहाँ पर वो होते पे होती, तो कई बार जो है ना अ, उनके कार्य से कंपनी भी आगे आ पाती और वो खुद को भी एक अच्छे तरीक़े से आगे ला सकती थी, तो मुझे ये लग रहा था कि कि नहीं-नहीं हमें ना, जो भी होते-होते ना उनकी परीक्षा देकर, उनकी इंटरव्यूज़ लेकर, उनको कितनी सोच, समझ और लगन है अ, वो करके उन्हें अ, दिया जाए तो वो क एक हमारी कंपनी के लिए और एक हमारे खुद के लिए भी वो अ, एक अच्छा ये रहेगा कि अ, हम दोनों को ही आगे ला सकते हैं।
अच्छा। जी, बिल्कुल। जी। जी, मैं समझ पा रहा हूँ, कहीं न कहीं जो आप बात बता रही हैं कि अ, मुद्दे को लेकर के जो आप चाह रही हैं कि थोड़ा परीक्षा भी हो उसमें और जो अ, सही अ, उसमें मुद्दे पे जो सही टिक पाए उसी के लिए जो है विचारों का खुलेआम पे अ, खुले तौर पे होना चाहिए आदान-प्रदान। बिल्कुल आप सही सोच रही हैं। तो आप मुझे थोड़ा-सा और जानकारी देते हुए एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, अ, कि जो आप ये विचारों को खुले तौर पे नहीं बोल पाती हैं, नहीं साझा कर पाती हैं इससे आपकी मानसिक स्थिति पे क्या असर पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। अ, जब भी कोई गलत होता है, कोई गलत वो औहदे पे आ जाता है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि काबिल लोग नहीं हैं। मतलब अ, काबिलियत होनी भी ज़रूरी होती है और कई बार अगर हम बहुत ही अच्छे औहदे पे होते हैं, तो वहाँ पर एक अनुभव भी होना बहुत ज़रूरी होता है। अ, चाहे हम अ, वो अनुभव हमारे लाइफ़ में क्या होता है कि कि हमने कुछ हमारे कुछ डिसिज़ंस जो होते वो गलत साबित होने पर, हम कुछ सीखते हैं। तो वो अनुभव ही है जो हमें हर पल सिखाते हैं। तो वो होदे के हिसाब से मुझे कुछ अनुभवी लोग भी चाहिए होते हैं और अ, कई बार ऐसे होता है ना कि अनुभव से हमारी कम्पनी को भी फायदा होता है और अ, वो कम्पनी में सालों से लोग काम करते हैं, तो उन्हें भी पता होता है कि ये कम्पनी में कैसे चलता है? अ, उनके जो कस्टमर्स जो होते हैं ग्राहक हैं, उन्हें भी अ, किस हिसाब से हमें बातें करनी चाहिए और वो लोग भी एक-दूसरे को पहचानते भी होते हैं। तो कहीं न कहीं अ अगर हम अगर आगे बढ़ाने की बात करें, नए औहदे की बात करें, तो वहाँ पर हम प्रशिक्षण देकर भी हम हमारे जो स कर्मचारी हैं जो अ, बहुत सालों से काम करते, तो उनको भी एक शिक्षा देकर भी हम उन्हें एक अच्छे अ, राह पर और एक अच्छे औहदे पर ला सकते हैं और उनका अ, आर्थिक तौर पे भी उनकी प्रगति हो सकती है और साथ में हमारी जो कम्पनी है उनकी भी प्रगति हो सकती है। तो अ, ये मैं चाहती हूँ, कुछ हो, पर जब भी मैं ये साझा करती हूँ विचार अपने लोगों के सामने, तो कहीं न कहीं बहुत हिचकिचाती जाती हूँ, बहुत शर्म महसूस होती है कि कोई ना बोल देगा तो।
जी। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ कहीं न कहीं आप हिच-किचा भी जा रही हैं, थोड़ा-सा हिचक भी है आपके अंदर। अ, परेशान मत होइए देखिए मैं यहाँ पे आपको सुझाव दे देता हूँ, देखिए ब सबसे पहले तो आप छोटे तौर पे स्पष्ट विचारों से शुरुआत करिए और जो भी आपको बोलना है ना उसको एक स्पष्ट भाषा में बोलने की कोशिश करिए और सही तरीके से सही लहजे में अगर आप अपनी बातों को रखेंगी ना, तो वो लोग भी समझ पाएँगे हम कई बार होता है ना कि जो हमारा संवाद करने का जो तरीका रहता है, कम्युनिकेशन जो हमारा रहता है वो सही नहीं बैठ पाता है। आप ऐसे बोलिए जो आपके अंदर जो विचार हैं, वो विचार एकदम प्रकट होने चाहिए, अपने आप को खुल के बोलिए आप अपने अंदर पहले सवाल पूछ लीजिए। जो आपको लगता है कि सामने से वो लोग सवाल पूछेंगे, आप पहले से अपने अंदर से वो सवाल जो है तैयार करके रखिए और देखिए सक्रिय होकर अगर आप सुनेंगी, फिर समझ कर के आप अगर अ, बोलेंगी और वहाँ पे अगर जब आदान-प्रदान करेंगी तो काफ़ी अच्छे से, जो विचार हैं वो आपके खुलकर के सामने आएँगे और जो रचनात्मक फ़ीडबैक है वो अगर आप समझेंगी वो आपको सहयोग करेंगे तो उससे भी आप बहुत आगे बढ़ेंगी और कहीं न कहीं जो कम्पनी में आप करना चाह रही हैं। जो उन्नति आप पाना चाह रही हैं वो बिल्कुल आपको मिलेगी। तो ये भी अ, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा और अ, कहीं न कहीं जो मानसिक तनाव है उसको अगर आप आराम से, शांति माहौल में लाना चाहती हैं, तो कहीं न कहीं आपको सुबह मैडिटेशन, योगा वगैरह भी करने की जरूरत है और अ, मुझे लगता है कि जो भी मैंने सुझाव और जानकारी दी है अ, ये आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप नियमित रूप से इन्हें पालन करेंगी अपने लिए तो फिर।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपके सुझाव और आपकी सलाह और अ, उसने मेरे अंदर एक नया आत्मविश्वास जगाया है और मैं ज़रूर वो मार्गदर्शन पे काम करूँगी अप और अपनी जो मानसि मानसिक स्थिति है अ, उसको भी मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपने जैसे बोला है उसको सँभालूँगी। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छे सजा सुझाव और सलाह देने के लिए।
जी, बिल्कुल, मुझे भी काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि आप मेरी बातों को समझ पाईं और मैं आपको सुझाव दे पाया। जी बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद।